จริง ๆ แล้ว อะ หนู อ่า มาค้นพบตัวเองอย่างชัดเจนมากเลยว่า หนูอะชอบเรื่องความสวยงามแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวกับ อ่า นวดสปา อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ซึ่งกว่าจะจับ อ่า จับทางได้ว่าตัวเองชอบอันไหนเนี่ย มันก็เกิดจากงานอดิเรกที่หนูทำเนี่ยแหละค่ะ แล้วยิ่งหนูไปเรียนเสริมสวยอะค่ะ พี่เชื่อไหมคะ ว่าหนูอะรู้สึกว่า ชอบวิชานี้จัง ถึงแม้ว่าบางทีอะเราจะรู้สึกว่า เรายังไม่ได้ทุ่มเทมากเกินไป แต่การที่หนูไปลงเรียนคอร์สในคอร์สนั้น น่ะ ค่ะ เป็นพื้นฐานที่หนูบอกไปเนาะเป็นแบบการสระไดร์แล้วก็หนีบอะค่ะ ซึ่งเชื่อไหมคะ มันมาต่อยอดให้หนูคิดต่อว่า เออ เราชอบงานนี้ แล้วพอหนู หนูอยากจะคิดที่จะทำ ใช่ หนูก็เลยแบบ เฮ้ย เรา อยากลองเรียนนวดดูอะ นวดสปา นวดผ่อนคลาย นวดอะโรมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งหนูก็ อ่า รู้แล้วว่าหนูชอบทางนี้ หนูก็เลยไปเริ่มไป อ่า เริ่มหาข้อมูลแล้วว่าที่ที่หนูอยู่เนี่ยเขาพอจะมีที่สอนแบบนี้บ้างไหม? อ่า <chuckles>
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา เป็นการค้นหาตัวเอง อืม อืม แล้วนอกจากการที่เราไปโรงเรียนเนี่ย มันมีงานอดิเรกอะไรที่ตอนนั้นเราทำที่ไม่ใช่การไปโรงเรียนไหมคะ?
อืม จริง ๆ ก็ งานอดิเรกของหนู ก็คือชอบฟังเพลง ชอบดูหนัง แล้วก็ชอบนัดเจอกับเพื่อนตามวันหยุดแล้วก็ไปเมาท์ ๆ จอย ๆ กัน ตามคาเฟ ตามร้านอาหาร อะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งอันเนี้ย เป็นงาน อดิเรกที่สนุกนะคะ แล้วก็ผ่อนคลายมาก เพราะว่านาน ๆ ที่จะเจอกันที อย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า มีเรื่อง ราว ที่เล่ากันเยอะแยะเลย มันเหมือนกับว่าเป็นการที่แบบเอาเรื่องอะไรที่เราเจอมาไม่ดีเนี่ยไปแชร์ให้เพื่อน อ่า ใช่ ทีนี้เราก็รู้สึก โล่ง ไปนิดหนึ่งเลยค่ะ อา
ค่ะ อ๋อ อืม มาอัปเดตกันเนาะ แล้ว อันนี้คือไม่ค่อยได้ไปทำพวกนี้แล้วเหรอคะ? ไปเจอเพื่อนหรือไปกินข้าว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

อ๋อ ก็เลยยังไม่ได้กลับไปทำสักที แต่จริง ๆ ก็คือเวลาพร้อม แล้วก็เงินพร้อม แต่ว่ายังหาเจ้าที่ถูกใจไม่ได้ อย่างงี้เหรอคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ คือเหมือนกับว่า ไอ้ ไอ้ประเภทเนี้ยมันเจาะจงลูกค้าเฉพาะทางไงคะ มันไม่ได้เป็นลูกค้าที่แบบทั่วไป แล้วเขาจะอยากทำ มันจะเป็นลูกค้าที่แบบว่า อยากผ่อนคลาย จริง อยากนวดจริง ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งมันก็ หนูอะเข้าใจนะว่า เจ้าของธุรกิจกิจการอะเขาทำไมอยู่ไม่ได้ เพราะว่าลูกค้าของเขาน่ะค่อนข้างที่จะเป็นแบบวงแคบ ก็เหมือนกับการเสริมสวยอะค่ะ ถ้าช่วงหนึ่ง ที่ ที่เศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าก็จะไม่มาหาเรา เพราะว่าต่างคนอะ ก็ต่างเก็บเงินเอาไว้ใช้ชีวิต ใน ในแต่ละวันน่ะค่ะ เออ
อ๋อ อา อะฮะ จากที่ร้านนี้ปิดไปอะ เราเคยลองร้านอื่นสักครั้งไหมคะ?
โอ้โฮ จริง ๆ อะค่ะ หา ยากมากเลยนะคะ ทุกวันเนี้ยร้านนวดที่หนูเจออะ มันเป็นการแบบนวดแผนโบราณ ซึ่งตัวหนูอะ ก็เคยเปิดใจไปใช้บริการเขาเหมือนกัน แต่อารมณ์ อารมณ์มันต่างกันมากแบบโดยสิ้นเชิง คือถ้านวดแผนโบราณอะ มันจะได้กลิ่นไอ้พวกยานวด หอมระเหย อะไรที่แบบ กลิ่นที่แบบ มันกลิ่นรู้สึกว่า เหมือนอยู่กับตากับยายอะค่ะ ซึ่งมันจะเป็นกลิ่นเหมือน โอ้โฮ ยาหม่องบ้าง อะไรบ้าง ซึ่งสำหรับตัวหนูอะ หนูรู้สึกว่ากลิ่น เนี้ย มันทำให้เราไม่ผ่อนคลาย แล้วการนวดของเขาน่ะ มันก็ต่างกันสิ้นเชิง อา
หรือว่า อ๋อ <chuckles> เออ แล้วเป็นยังไงคะ? อ๋อ ซึ่งเราไม่ชอบเหรอ กลิ่นแบบนั้น? อา กลิ่นสมุนไพร <chuckles> <chuckles> อ๋อ อ้าว แล้วตอนที่เราไปนวดสปา มันเป็นกลิ่นประมาณไหนอะคะ?
มัน เป็นกลิ่นแบบน้ำมันอะโรมา ผ่อนคลาย ๆ กลิ่นลาเวนเดอร์บ้าง อะไรที่มัน หอมเบาบาง ใช่ค่ะ พอไปเจอกลิ่นฉุนแบบที่มันเป็นยาสมุนไพรเนาะ แล้วยิ่งไปเจอน้ำหนักไปที่เขาลงตามตัวเราน่ะ เชื่อไหมคะ? หนูกลับมาน่ะ เมื่อยบั้นเอว โอ้โฮ ปวดหลังมากกว่าเดิมอีก ไม่เอาแล้ว คือครั้งเดียว แล้วหนูก็พอเลย ไม่กลับไปอีกเลยอะ <chuckles>
อ๋อ ชอบแนว ๆ นั้นมากกว่า ค่ะ มันยิ่งกว่า เดิม <chuckles> แล้วตอนนั้น เรา ได้บอกเขาไหมว่า แบบ "อ๋อ เราไม่ค่อยได้นวดนะคะ" อะไรอย่างไง
<chuckles> อ๋อ จริง จริง เราก็อยากจะรู้อะเนาะว่า มันต่างกันยังไง แต่ขนาดหนูบอกเขาว่าเบา ๆ มือหน่อยนะคะ เพราะว่าหนูอะ อา ไม่ค่อยนวดแบบนี้เลย อา หนูนวดอีกแบบหนึ่งมา หนูกลัวเจ็บ ซึ่งในขณะที่ทำอะ หนูก็บอกเขานะ "โอ๊ะ ๆ อันนี้เจ็บค่ะ อันนี้ไม่เอาได้ไหมคะ?" อะไรแบบเนี้ย เขาก็ ขนาดที่เขาผ่านไปแล้วนะ อันที่ที่มันเจ็บมาก ๆ อะ พี่ก็คิดดูไอ้ที่มันยังเหลือ คือมันยังเจ็บปวดมาประมาณ 3-4 วันติดกันน่ะค่ะ อา <chuckles>
อ๋อ นี่ ก็คือคง เบาแล้วใช่ ไหม? <chuckles> แต่มันก็ อ้อ โอ้โฮ วันนี้งานอดิเรกเยอะแยะมากมายเลย วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เราฟัง สนุกมากเลย ทั้งงานอดิเรกวิชาการ แล้วก็ไม่วิชาการเนาะ แต่ส่วนใหญ่ก็ดูจะสร้างรายได้ได้ ขอบคุณมากนะคะ
ค่ะ อืม ยินดีค่ะ เอาไว้มีโอกาสดี ๆ ก็กลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ

มีงานอดิเรกอะไรที่อยากกลับไปทำอีกครั้งไหมคะ?
โอ้โฮ จริง ๆ แล้วอะค่ะ งานอดิเรกของหนูน่ะ มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบบงานที่เป็น ดูเป็นวิชาการ แล้วก็งานเกี่ยวกับงานเสริมสวย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก่อนหน้าเนี้ย หนูอะจริงจังเรื่องความสวยงาม ใช่ไหมคะ เคยไปลงคอร์สเรียนแบบ เรียนสั้น ๆ น่ะ เกี่ยวกับการทำผม ทำผมนี่แหละค่ะ คือตอนนั้นน่ะ <chuckles>
<chuckles> ค่ะ อ๋อ เรียนอะไรเอ่ย? อ๋อ แล้วเขาสอนยังไงคะ? พอเป็นคอร์สสั้น ๆ คือเราสามารถทำอะไรเองได้